Расскажи про встречу с незнакомцем, который помог тебе найти дорогу.
А, знаешь, да, у меня был такой <chuckles> интересный опыт в моей жизни, когда я познакомилась, а, с незнакомцем, с незнакомкой даже, я бы сказала. Это было в Москве. А, это было моё такое 1 путешествие, такое одиночное, я бы сказала. Я поехала туда одна, поехала к родственникам. Вот, ну, естественно, а, там, в течение дня я, по-моему, поехала что-то типа на несколько дней. А, я ходила, гуляла по Москве, ходила в музеи, ходила вообще везде, где только можно, то есть смотрела Москву. Вот это было 1 А, нет, я не совсем потерялась, это было т такое продолжение истории, я тебе расскажу сейчас. Это было моё 1 путешествие, одн вообще, а, в одиночку и 1 путешествие в Москву. И вот, знаешь, я гуляю, а, на Красной площади
Так, и ты и потерялась, <chuckles> да? Давай.
вот, и естественно, ну, это всё так красиво. Ты так 1 раз видишь эти масштабы, там столько туристов, очень много вообще всего. Я даже помню, у меня была такая красивая розовая куртка. И вот мне захотелось сделать фотографию на этой Красной площади. Вот, но туристов много, как бы не знаешь, кто на каком языке говорит, кто вообще, э, как бы <chuckles> ну, как бы кого можно спросить там: "Помогите, пожалуйста, сфотографируйте меня". Ну, и тут, знаешь, стоит такая девчонка, она была меня постарше. Я думаю, что ей было года на года 2-3 она меня была постарше в тот момент. Ну, я подхожу, говорю: "Извините, пожалуйста, вы бы не могли меня сфотографировать на фоне собора?" Она такая: "Знаешь, да, конечно, я вас сфотографирую". Она меня фотографирует и говорит: "Ам, ты бы не могла меня тоже сфотографировать?" Ну, я, конечно: "Да, давай я сфотографирую тебя". И она, м Да-да-да. Она была тоже одна. И она мне говорит: "А ты одна?" Я говорю: "Ну да, я одна". Она говорит: "И я одна. Ты тут будешь гулять?" "Я тут буду гулять". В общем, давай гулять вместе. Типа сфотографироваться легче и познакомился вот с кем-то, знаешь, так два в одном сразу.
<chuckles> Так. Она тоже одна была, да? <chuckles> Ну да-да-да.
Вот, эм, я как бы к таким знакомствам на улице, ну, знаешь, так отношусь, э, там. На улице ни с кем не знакомься просто так. Там, то есть, люди новые, Москва. То есть откуда вообще знаешь, кто это и как? Но она мне показалась, а, нормальной как бы, э, нормальным человеком, вот.
Ну да. <chuckles> Ну, и потом ещё девушка- не так страшно. <chuckles>
А Ну да, и возраст у нас как бы такой был. А, этот говорю, небольшая была разница, в общем, она мне показалась интересным человеком, но буквально через минут, э, 20 я поняла, что этот человек болтает больше, чем я. Я очень коммуникабельный человек Я очень коммуникабельный человек. Я люблю общаться, но я люблю общаться, когда, а, есть диалог и с другой стороны, то есть меня спрашивают. Ты знаешь, я узнала о ней всё <chuckles> в первые, в первые 20 минут, ничего не спрашивая. <chuckles>
Ах да, это может утомлять. <chuckles> <laughs> Ну да, есть такой тип людей, которых не остановить. <chuckles>
Вообще, я я, ну, как бы это было давно, но я сейчас как бы плохо помню, вот, и во всё то, что я знала, но я узнала столько информации И в общем, а, мы гуляли мы гуляли по этой Красной площади, и я ей так вот, она рассказывает там, куда она ходила, говорит, куда ты пойдешь в ближайшие дни. И я ей назвала, что я хотела поехать посмотреть, а, памятник. По-моему, это было связано с я в тот момент читала "Мастера и Маргариту" Булгакова. Вот что-то было связано с памятником.
А, да, там есть такой специальный, да, даже маршрут туристический по местам, да, мгм.
Да, да, я на нём тоже, кстати, была. Это был вот тот самый день, к которому я сейчас перейду. Но этот памятник был, а, вообще в другом, а, конце Москвы, то есть вот это было не вот там, около где-то Красной площади, а он был так, знаешь, прилично прилично как бы по расстоянию. То есть до него там нуж чтоб идти, нужно было идти.
Ну да, да-да, там разбросаны такие дострим достопримечательности, в принципе, м.
Да, да-да-да. Вот. И, короче, гуляем, мы гуляем с ней в этот в этот день по Москве, ну, не по Москве, а по Красной площади всё там, и в какой-то момент она говорит, э: "Давай зайдем, а, в ГУМ",- по-моему, она сказала. Там вот этот центральный, а, и или, да, ну, в общем, универмаг, который на Красной площади. Мы заходим, и ты знаешь, вот она столько разговаривала, она так много болтала, что я думаю: "Может быть, она сейчас куда-то пойдет, и я как бы уже тихонечко и пойду в сторону дома". Вот у меня, правда, возникла такая мысль, некрасивая, наверно, но я, правда, в тот момент
Ага. <laughs> Ну, вот знаешь, с другой стороны, это твоё удовольствие тоже, ты имеешь можешь себе позволить, вообще, и не быть с человеком, который тебе не особенно интересен уже. <chuckles>
<laughs> А, нет, она была интересным человеком, ну просто да, да.
Ну, утомляет. Я тя принимаю прекрасно, люди меня это тоже утомля утомило бы. <chuckles>
Вот, но и тем более, что это было как бы, а, моя вообще мой 1 вообще день. И знаешь, это был такой необычный день встретить так человека, плюс-минус твоего там, э, твоих лет, да, то есть, гулять потом с ним. Короче, в этом универмаге, я помню, мы пошли купили мороженое на 1 этаже, там продавалось мороженое типа, по-моему, это было типа мороженое "как было когда-то". Вот, съели это мороженое, походили где-то. И тут она мне в один момент говорит: "Мне нужно зайти в магазин". Зачем-то там, я не помню зачем. "Подожди меня". В общем, я стою её жду а, и понимаю, что я, в общем, пока там ходила смотрела что-то вокруг, я отошла от того места, где она меня оставила, да. <chuckles>
<chuckles> Это ты потеряла потеряла это место в магазине именно или это где-то на улице было?
Вот, я Нет, это было внутри внутри универмага. Я понимаю, что я отошла от этой вот точки, где она меня оставила, да. Я туда возвращаюсь, и её нет.
А, внутри, ага. Так это судьба, наверно это, что тебе хотелось от неё избавиться, вот и <chuckles>
И я не поним я не понимаю Вот не знаю. Может быть, я не понимала, либо она меня ждала и ушла, либо она ещё в этом магазине, и мне нужно идти её искать. Короче, я как честный человек постояла там минут 15 ещё и поняла, что её нет. То есть думаю: "Ну, как-то так и не попрощались, то есть нь контактами не обменялись там, а вдруг когда-нибудь ещё встретимся?" Вот, ну, и всё. Я ушла из магазина и вернулась домой. Как бы всё нормально.
Ага.
Вот, потом на след <chuckles>
И что же дальше? Это, я так понимаю, история на этом не заканчивается. <chuckles>
Нет, она не заканчивается. Вот ты представь, я знала только имя человека, я знала откуда она была. Там тоже она при прилетела, по-моему, в Москву на пару дней. На следующий день я, э, иду по своему маршруту, там к этому памятнику, который я хотела посмотреть.
А, и и ты её там встречаешь?
Я по дороге, то есть я. Я не там ее встретила. Я ее встретила по этому маршруту. То есть я шла пешком. Это было нереально. То есть она не знала, с какой я буду стороны идти. Она не знала, где я живу как бы. Я шла просто, у меня была такая привычка, я по утрам, э, где-то в одной ме в одной точке меня высаживали, летом на метро добиралась, я потом ходила полностью пешком. Полностью по кольце ну то есть, вот это вот, э, как бы. По всем вообще к там самым известным местам. И вот я иду и встречаю ее. Сказать, что я в тот момент, э, обалдела, это вообще ничего не сказать.
Ну да, да-да. <laughs>
У меня была такая реакция. Ты знаешь, я стою как вкопанная и всё и не знаю, что сказать.
Слушай, какая вероятность шансов, чтобы так попасть на человека? Это же вообще какие в Москве, да, в то же самое время, в тоже самом ме ну, как бы в одном и том же месте, не сговорившись. Это удивительно просто!
В Москве! Это, это просто вообще, наверное, слов не подобрать, чтобы описать. И притом, я встретила её не у памятника, то есть я ей сказала, что я к нему пойду, а я её встретила по пути.
Да-да-да.
И был такой ещё момент, что я не знала точно, как до него дойти. Тогда я, ну, как бы, и может, я там и не смотрела по этому навигатору, я просто гуляла. И вот она мне в тот момент, когда я ее встретила, я, конечно, была в шоке, но я у нее спросила: "Э, куда ты идешь?" А она мне говорит: "А я иду от этого памятника", в общем, в противоположную сторону, откуда шла я.
Уф! <laughs> Принесло, да? <laughs>
Я стою, <chuckles> я стою и говорю: "Слушай, это просто, э, ну, как бы, если я когда-нибудь кому-то об этом расскажу, мне люди не поверят: встретиться в Москве, в там в промежутке 2 дня. Да, вот так вот просто вот- это нереально". И, в общем, она мне помогла найти дорогу, как пройти к этому памятнику, к которому я прям целенаправленно шла, там, посмотреть его и так далее, а, вот. И вот так вот мы, в общем, попрощались. Ну, по-моему, даже тогда обменялись контактами, чтобы там скинуть фотографии, которые мы делали в 1 день. Вот, ну и в общем у меня было вот такое знакомство, а, в Москве.
Ну да-да-да. Слушай, удивительно это вообще! Это, ну, я не знаю, ну, де правда вот такая вероятность шансов, это вообще минимальная какая-то. Слушай, а вы с ней не обсудили, как вы потерялись тогда около магазина? <chuckles>
Да. Нет, мы обсудили, да, я сказала, что, ты знаешь, я тебя ждала, но, естественно, там я, в заходишь в универмаг, то есть хочется посмотреть что-то. Я там на пару секунд буквально отлучилась, а когда уже вернулась, ещё раз тебя там ждала 15 минут, но ты уже не пришла. То есть или ты пришла в тот момент, когда я уходила, да, или, э, или не знаю. Ну в общем, это б не было какой-то Нет-нет-нет. Она говорит: "Я" а, ну я так поняла, что она вот и пришла как раз тогда. Она говорит: "Я вижу тебя нет, но я как бы, может, ты куда-то отошла". И потом мы как-то в универмаге там мало вероятность ещё раз пересечься.
Ну да-да-да. Но она не обиделась, да? <laughs> <chuckles> Больше вероятность где-то на улице в каком-то, да, <chuckles> квартале?
Судя по всему, да. <chuckles>
Ага. Слушай, а то есть потом вы уже с ней не общались, э вы друг другу не писали, не созванивались?
А, мы не созванивались. Мы отправили фотографии, поблагодарили друг друга, как знаешь, такие, как бы, ну воспитанные туристы, я бы сказала. А, вот, потому что некоторые мы потом уже делали на её телефон, некоторые на мои, мы поделились этими фотографиями и, в общем, э, как-то дальше мы так ну, не завязалось у нас общение. Но я думаю, что у меня даже где-то, честно говоря, есть контакт. Уже прошло, конечно, очень-очень много лет, но я думаю, что она тоже помнит эту историю так же ярко, как и я. <chuckles>
Мгм, ну да. Ну, слушай, классная, да, история, э и удивительная. А вот слушай, какое время года это было? Ты помнишь, вот какая погода, как какая атмосфера вообще была? Много много ли было народу или это какой-то был люди на работе в это время были?
А, это был август. А, это был август. Я точно помню, что это был август. Я даже помню, что это было что-то типа 4-го, 5-го августа. Я очень хорошо это помню, потому что я у меня как раз моя подруга выходила замуж, и я после свадьбы сразу отправилась, э, в Москву, вот. Народу было много. И ты знаешь, что был вот таким фактором: когда ты стоишь на Красной площади, там много людей и ты не знаешь, кого попросить сфотографировать. Потому что, ну вот, а, не знаешь, во-первых, кто это, то есть можно доверять человеку, нельзя доверять, что он тебе ответит.
А. Ну да, да-да. Ну да, возьмёт и убежит с фотоаппаратом. Такие случаи бывают, а
Конечно, да, э да. Или вот это был я помню, была очень хорошая погода очень хорошая погода. Был такой, э, тёплый день, но не очень солнечный, не очень жаркий. М, было очень приятно гулять, вот, прогуливаться. Поэтому у меня были хорошие, тёплые, вообще такие воспоминания об этой, а, об этой поездке.
В этой поездке? Ага. Слушай, а вот как бы ты себя повела, если бы она тебе предложила, ну там, следовать за ней, там, куда-то поехать, там, не знаю? Там, если бы она тебе вечером предложила, а, не знаю, пойти на какую-нибудь вечеринку или в гости к ней, ты бы согласилась? <chuckles>
Да. <laughs> Знаешь, я такой человек очень осторожный. То есть я, как бы, думаю, даже я уверена, что я бы не согласилась там идти куда-то в гости, да. То есть, а вот у меня почему-то сейчас, когда ты меня спросила, у меня возникает что-то такое в памяти. Я не помню, было это или нет, но мне почему-то кажется, что она меня приглашала в гости. Вот. Поэтому, ну, человек был правда очень открытый, очень вообще такой коммуникабельный, поэтому я не думаю, что это был плохой человек. Я думаю, что это был хороший человек. Вот, э, но, э, я такой человек очень осторожный. Поэтому я знаю, что я бы никуда не поехала. Максимум, конечно, если бы, там, меня пригласили, ну, знаешь, куда-то на чашку кофе в кафе В открытое место, да. Тогда, конечно, почему бы и нет. Я тоже люблю общаться в меру. Вот. Но так, чтобы прям в гости там: "Здравствуйте, я к вам приехала". Такого 100 % бы не было.
А. Ага, <chuckles> ну, э, н Ага, ага. Ну да, в кафе, в нейтральное место, да. Ну да-да-да, ты права. У меня такой, кстати, случай был в Париже с подружкой. Я прям фильм вспоминаю, я не знаю, знаешь ты или нет, где девочку украли, вот, э Как раз в Париже было, э, с м С подружкой гуляли, к нам присоединился молодой человек. Просто мы в лифте прямо познакомились. Э, парень парень кр классный, один ка как бы он гулял, всё. Э, потом он пошёл за нами, то есть ему говорит: "А вы куда идете?" Он из Бразилии был. Ну, мы там туда-то, да, такие-то досторми достопримечательности смотреть и всё. Ну вот, и он нам сказал, говорит: "Приходите вечером, у нас сегодня вечеринка, там будут мои друзья из Аргентины и прочее". Ну, мы такие: "Ой, да, классно", знаешь, но мы чё-то, э, тогда вообще ни о чём не думали. Ну, ещё плюс вдвоём. Я уже помню как раз вот хо очень хорошо этот вечер: мы начинаем уже собираться, уже макияж и прочее. Я говорю подружке: "Слушай". Говорю: "Давай не пойдём". Я говорю: "Чё-то мне как-то стрёмно, мы этого парня вообще не знаем, Парижа мы вообще не знаем, в каком это квартале и что", а, и короче, мы не пошли. То есть мы, э, мы решили, что лучше мы не пойдём. Я говорю: "Мне как-то стрёмно". По-моему, мы даже поехали, и мы я вот так вспоминаю, мы не доехали, мы вышли из метро и вернулись обратно. Вот. И я считаю, что это, наверно, мы правильно сделали, потому что, э, неизвестно, на какую компанию ты попадёшь. Может быть, конечно, очень классные ребята, но это очень опасно может быть в путешествии.
И тем более Мгм. Мгм. Ого. Мгм. Ага. Мгм. Да. Мгм. <laughs> Мгм. Ну да, слушай, к к кается так-то. Мгм. Конечно. Тем более что всё-таки, а, как бы, я так понимаю, что вы не говорили на одном и том же языке?
Ну мы говорили по-английски, и он тоже говорил по-английски. Парень такой был чисто внешне очень приятный и, э, открытый, но кто их знает? Вот, э <chuckles>
По-английски, мгм. А, да, тут нужно уметь чувствовать то, что тебе ещё говорит сердце. Вот я поэтому уверена, что тот человек, которого встретила я,- это был хороший человек. Просто, знаешь, такое есть такие люди очень коммуникабельные. Они, конечно им хорошо между собой, когда они вот так находятся.
Ну да, да, да. А потом на каких-то территориях, да, н на нейтральных, конечно, если потом ты хочешь завязать отношения, э, да, встретиться в другой день, на каких-то, да Уже получше узнать друг друга, э, тогда да. Но вот я говорю, что я, в принципе, рада, что мы не поехали, потому что если вдруг что бы там случилось, нас бы никто не нашёл потом. <chuckles>
Да. Конечно. Мгм, да. Конечно, не-не-не, такие истории <chuckles> лучше, чтобы в жизни не происходили. <chuckles>
Да-да-да. <chuckles> А, хорошо, слушай, а, м, вот, не знаю, с с родители тебе что говорят про Г Как тебя учили? <chuckles> Так в 2 словах, да, э, т не знакомиться с с с незнакомцами? <chuckles> Нельзя?
Ехать У меня есть ну Да, конечно, у меня всегда, я думаю, это как и всем детям, говорят, что особенно, если незнакомцы подходят на улице, э, то это очень нужно, э, уметь, э, ну как бы, отойти. Потому что детей же очень легко заманить. То есть мне всегда очень много говорили про это. Поэтому я думаю, что эта настороженность у меня, в принципе, вот ещё, э, как бы от того, что Да, конечно. Я думаю
Да, да. Всё-таки это повлияло, да, как-то потом? Вот на меня это повлияло, видишь? <chuckles>
Да, вот видишь, тебя это спасло в ситуации. <chuckles>
Да-да-да. <chuckles> Ну да. Ну хорошо. Слушай, спасибо тебе большое. Очень такой интересный рассказ, необычный. <chuckles>
Поэтому, да, как-то так. <chuckles> Спасибо большое. Было, правда, так интересно это вспомнить, что когда-то такое было, ещё и в Москве. Поэтому было приятно поговорить. Спасибо.
Да, да, да. Спасибо те, пока.
Пока.